Ela vem com a minha irmã mais nova, que tem 16.
Eu acho que pode ser interessante sim, porque eu acho que é tipo namoro no início, né, se você já começa a morar junto logo, já já perde aquele encanto, né, princi de início, então eu acho que é importante dar espaço para as pessoas, você não acha não?
Você acha? Ai, também acho. Para digerir, né, menina.
É, para para consumindo aos poucos, digamos assim. <laughs>
<laughs> É né, até porque, sei lá, e eu eu, na verdade, não gostaria n assim, a minha questão sabe qual é? A parte essa é eu não quero dividir a minha mãe, a atenção da minha mãe com ninguém, no sentido assim, que eu já tenho mais de 1 ano que não vejo, sabe, então quando a gente está junto a gente quer fazer coisa de menina junta, né. Quer conversar, quer
Porque Hã. Qual que é? Ah. É. Vai ser tudo sobre ele, né.
É, então assim, eu não vou poder ficar falando português, por exemplo, o tempo inteiro com ela, porque é mal-educado, né, não posso ficar ali conversando. Claro que ele não vai estar o dia inteiro em casa, porque ele trabalha, né, mas não é igual.
Aham. Ah tá.
Então eu fico um pouco assim.
É. É, eu acho que se você tem essa opção de ter um apartamento para ela, eu acho que é até bom, porque para você, você pode ir para lá.
Sabe. Uhum.
Você pode ter esses momentos de garotas juntas. Você pode ter um momento e aí é, e aí quando quando for assim, a hora para encontrar, né, o seu namorado, o seu namorido, eh, vai ter aquele horário programado, então eu acho que os 2 vão ficar confortável. Talvez ele não esteja tão desconfortável assim, mas eu acho que para ela pode ser interessante também. Ela já te julgou alguma vez, assim, por namoros? Como é que foi?
É. Momento de garotas. <chuckles> Pois é, né. Uhum. Eh, não, não, na verdade ela sempre foi muito tranquila, muito serena. É que eu não sei o que que aconteceu, sabe, que na vida eu chamo ela se bloqueou total ela <laughs>
Você acha que é porque ele é estrangeiro?